Heu, mais
Ah oui, ça me dit quelque chose, ouais. Heu
mais après quand quand on vieillit on c'est c'est c on on on fait plus attention aux paroles. Bon, après la plupart des paroles
Et du coup il y a des chansons que tu as comprises une fois adulte? Ce de ce que tu écoutais avant? Et ça tu est-ce que tu penses que tu peux me m'en dire un peu plus sur heu, peut-être <chuckles> des découvertes, heu, surprenantes ou pas? Je sais pas. <chuckles>
Ah oui! Ouais, ouais, complètement. Heu, bah, j'ai découvert déjà que ça parlait, heu, beaucoup d'amour
Mmh mh.
touj enfin souvent souvent d'amour. <gasps> Mais heu heu, i il y a une découverte que j'avais faite c'était, heu, je sais plus comment il s'appelle! Oh faut que je retrouve le nom, je m heu, ah ce ah non le nom il vient de me sortir. C'est ah! En plus elle est connue, cette chanson, vraiment elle est elle est elle est très belle. Ah! Oh là non, le nom vraiment il vient juste de me sortir. C'était un homme qui avait, heu, c'était, heu, b c'était un peu funk, un peu soul, un peu funk. Il a fait une, heu, une chanson d'amour elle est elle est
Ah. Ça arrive. <chuckles> Ouais. Tu te rappelles de l'époque à peu près?
Ah mais, en en général le funk il a ça était, heu, c'est des chansons que tu retrouves depuis, heu, les années, heu heu, 70-80, donc heu
Oui, oui, oui, non mais je veux dire celle là en celle là en particulier, est-ce que tu te rappelles à peu près quand est-ce qu'elle est sortie
<gasps> Non, je me rappelle pas. Moi c'est juste, j'ai découvert plus tard ouais je l'ai découvert plus tard, je je me rappelle plus du tout, dommage! Non, mais c'est pas en tout cas, c'est une très belle chanson.
pour que j'essaye de t'aider! <laughs> Bon en tout cas, tu as découvert, heu, un sens peut-être dans la chanson qui qui t'a surpris peut-être?